อืม มีค่ะ ก็ถ้าหากว่า อย่างงั้นเราขอ เอ่อ กร่น เกริ่นตั้งแต่เริ่มแรกให้ เพื่อที่จะได้เห็นภาพเข้าใจมากขึ้นแล้วกันนะคะ คือเราจะมีครอบครัว 2 ฝั่งก็คือ ฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ ค ฝั่งของคุณพ่ออะค่ะ ก็จะ คือเป็น เอ่อ อยู่ ครอบครัวอยู่กรุงเทพกับปู่ย่าตา ปู่ คุณปู่คุณย่า ส่วนฝั่งของคุณแม่อะค่ะ ก็จะไปอยู่ทางฝั่งอีสานค่ะ ก็จะเป็นคุณตาคุณยาย แล้วก็ เอ่อ พี่น้องของคุณแม่ อะฮะ อืม ค่ะ แต่ทีเนี้ยเรา ตัวเราเองอะค่ะ อยู่กับคุณพ่อนะคะ ก็คือ เอ่อ ก็เท่ากับว่า เอ่อ พ่อเรา แม่เรา ตัวเรา แล้วก็น้องชายเราอีกคนหนึ่งค่ะ จะอยู่บ้านของคุณปู่คุณย่า ตอนเด็ก ๆ อะค่ะ ก็จะอยู่กรุงเทพ อืม ค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยแบบว่า เอ่อ ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณ คุณตาคุณยาย เพราะว่าอยู่กันคนละจังหวัด คนละภูมิภาค ถูกไหมคะ อา อืม ทีเนี้ยมันก็จะมีประเพหนึ่ง ประเพณีหนึ่งหรือว่าเทศกาลหนึ่งอะค่ะ ที่เราอะมักจะแบบว่า ชอบมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็อยากจะไป แบบตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอประเพณีนี้ทุกปีเลยค่ะ มันปะเป เป็นประเพณีที่สนุกมาก ๆ เลยค่ะ <chuckles> ได้แบบว่า เออ ได้เล่น ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ให้เดาว่าประเพณีอะไร <chuckles>
อืม อืม ครับ อืม อะฮะ ครับ อือฮึ อืม อา ครับ อือฮึ อา ครับ อืม อะฮะ อืม ครับ อา เป็น อืม เป็นประเพณี ใช่ เป็นประเพณีอะไรเหรอครับ แสดง พูดเกริ่นมาตั้งแต่เด็กเนี่ย แสดงว่า เฮ้ย ใน ตั้งแต่เด็กเนี่ย เรามีโมเมนต์ที่จะรอ อ่า ประเพณีเนี่ยมาทั้งปีแน่นอน อืม ครับผม
อา อืม อืม ใช่ ใช่ ลองเดาสิคะ เดาถูกไหมเอ่ย ถ้าไม่ถูกเดี๋ยวเฉลย
อา ขอเป็นสงกรานต์แล้วกัน
อา ถูกต้อง ใช่เลยค่ะ เป็นประเภ ใช่ค่ะ ใช่ เป็นประเพณีสงกรานต์ ที่เราอะตั้งหน้าตั้งตารอคอยมาก ๆ เลยค่ะ คือเราได้เล่นสนุกค่ะ เล่นน้ำ ได้ฉีดน้ำ ได้สาดน้ำ แบบว่าตัวเปียก หัวเปียก มอม แมม ทั้งตัว อะไรเงี้ย คือตอนนั้นน่ะได้เล่นที่กรุงเทพเหมือนกันนะคะ แต่ว่าที่กรุงเทพอะเราจำได้ว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่า สักเท่าไรอะค่ะ คือเหมือนกับใน ในละแวกที่เราอยู่อะมันจะแบบว่า มันจะเป็นตึกรางบ้านช่อง แล้วก็บอกว่าสมัยนั้นที่เราเล่นอะเขาไม่ค่อยมีคนเล่นสักเท่าไรเนาะในกรุงเทพอะค่ะ อ่า แล้วทีนี้ถ้าหากว่าจะไปเล่นอะ ก็เป็น ออกไปถนน น ใหญ่เลย อย่างเงี้ยค่ะ ซึ่ง ค พอไปถนนใหญ่อะ เอ่อ เรา ด้วยความเราเป็นเด็กใช่ไหมคะ พ่อแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าของเราเขาก็จะไม่ให้เราออกไป ใช่ไหมคะ เราก็เลย ดังนั้นเราก็เลยไม่ค่อยได้เล่นสงกรานต์ตอนที่เรา เอ่อ อยู่ในวัยเด็ก ๆ หรือว่าอยู่ อยู่บ้านคุณย่าที่อยู่ในกรุงเทพสักเท่าไรอะค่ะ อา ค่ะ ทีนี้ อือฮึ
<chuckles> ถูกใช่ไหม? <chuckles> อา ครับ อืม อืม ครับผม อา ครับ อืม ครับ อือฮึ อืม ครับ อืม อือฮึ ครับ อืม เอ๊ะ แล้วอย่างนี้ อ๋อ ครับ เชิญได้เลยครับ